Kapag nagre-release ng parang ano ba 'to, endorphin ba 'yun? 'Yung parang kemikal natural na kemikal sa katawan, nakakapagpasaya 'yun eh, ang alam ko talaga eh, ang sports. Kaya boto talaga dun 'no, 'yung mga tao lalo na 'yung mga kabataan ngayon na magkaroon ng sports, ayan. Ikaw ba?
Mm. Mm. Oo. Eh Oo. Mm. Tama. Oo. Ah, ayun nga. Kagaya ng sinabi mo sa sa katawan pa lang, 'di ba maganda na siya, ayun nga nakapagpapawis ka, na nagagalaw mo 'yung katawan mo, hindi ka na basta-basta nakaupo lang. Kaya 'yan isa sa medyo ma magiging mas masigla ka 'pag nakakapaglaro ka ng sports. Kung puwede nga lang sana araw-araw, eh. Kagaya nga nung sina 'yung sinabi mo sa badminton dahil hindi naman masyadong kailangan gumalaw, puwede siya sa mas matatanda ng konti, 'di ba? 'Pag kaya pa naman nila. Ah ah, oo pwede naman medyo relax relax lang na laro. Ah, hindi na kasi nila 'yung iba hindi na kayang maglaro ng basketball, 'di ba o kaya 'yung mga ibang kla ibang sport, kaya 'yan. Imbes na imbes na nagbibingo bingo sila, 'di ba, ano nalang ah, o kaya ayan, o kaya 'yung mga zumba nila 'yun nalang 'yung gawin nila hindi na sila ano, hindi 'yung nakaupo lang, 'di ba, maganda 'yan. Tas 'yun nga sa pagdating sa pagtang pagtatanggal ng stress, 'yan malaking tulong. May ma oo. 'Pag lalo na 'pag sa team sports kagaya ng basketball may mga kasama ka, may mga tawanan kayo, 'di ba? Masaya oo, 'yan mga ganyan kahit minsan talo nakaka nakakalungkot, pero hindi pa din nag-enjoy ka sa laro eh, 'di ba, ah, ayan.
'Di ba? Mm. Totoo. Yes. Mm, mm. Sana nga. Um, hmm, puwede. Oo, medyo mas ano siya dun. Oo nga, totoo. Medyo mahina na ang tuhod gano'n. <chuckles> Oo, oo. Yes. Tama naman, mm. Talaga! Oo. Mm. Oo, tawanan, lokohan, ganyan. <laughs> 'Yun, oo. Oo, tapos no'n 'di ba, maganda sa ganyang bonding 'no, basketball 'yung minsan magka kakain kayo after kung saan ano, <chuckles> parang ano na sa sasamahan nyo na rin ng medyo konting bonding pagkatapos kung may oras pa. So
Mm. Mm, mm. Mm, oo. Oo. Ah tanggal 'yung exercise niyo kasi ang dami nyong mas madami kayong kinain kaysa dun sa sa na nagamit niyo sa paglalaro. <laughs>
Maba <laughs> Totoo, kaya kaya nga. Pero matanong lang kita ano, so sa mga sports activities mo ba, kaibigan mo 'yung lagi mong kasama o minsan pamilya mo rin ganyan para meron ba kayong sports na ginagawa kasama yung pamilya, ah, mga ganyang pagkakataon, meron ba? O madalas sa kapa ka kaibigan lang ma madalas?
Mm. Mm. Oo. Dun dat No'n dati kasi kasama ko 'yung mga kapatid ko maglaro. Kaya lang 'yun nga medyo, ah, ano na kami naghiwa-hiwalay para sa mga trabaho, kasi iba-ibang lugar 'yung trabaho kaya oo. Kaya ngayon, mga kaibigan ko nalang 'yung ano ko, tsaka 'yung mga kapitbahay. 'Yan 'yun 'yun nalang 'yung mga nakakalaro ko kasi ano
Hmm. Trabaho, oo busy na, eh. Mm. Oo. Mga kinakalbit mo 'no, mga nakakalabit mo 'yung mga 'yan, eh. Mga talong.
Oo. Mm. Tas minsan 'di ba, 'yung mga dayo nga, 'yung galing sa ibang lugar, dadayo sila para makipaglaro 'yan. 'Yun sila 'yung mga nakakalaro namin. Hindi na ano, hindi na 'yung mga kapatid ko ngayon. 'Yung mga ibang tao na kasi ano, eh, kasi' yun nga, abala na talaga, oo, tsaka may sarili ng mga buhay 'yung mga ah, 'yung mga kamag-anak, kaya ayan. Pero ikaw, 'no, kung kung bibigyan ka ng pagkakataon, meron ka bang gustong bagong s sport na subukan at saka bakit mo gustong subukan?
Mm. 'Yun. Hmm, siyempre, sige, oo. Busy na rin talaga. Totoo. Hmm, mm. Sige, sige. Hmm.